Y bien cuéntame, ¿cuál es esa actividad física que más, eh, te cansa, te recarga y también te hace mentalmente que comiences un día bueno? Es el, no sé, lo que hagas al, eh, en actividad, por ejemplo, como el boxeo, la yoga o algo completamente diferente.
No, bueno, no lo hago para comenzar mi día, más bien lo hago para terminar mi día. Una actividad física que a mí me, mm, últimamente me aporta mucho es el CrossFit. Hago CrossFit
Bien. Crossfit.
casi todos los días, o intento hacerlo casi todos los días, este, y es algo que me ha mantenido mentalmente cuerdo y además, como plus, pues, me hace sentir mejor, he mantenido un peso estable, he estado como, eh eh, me ha vuelto más atlético, por así decirlo, que yo anteriormente más saludable, sí, yo antes era, eh, más cuando era más joven, yo ahorita tengo 34 años, antes era muchísimo más atlético, pero, ahorita esto, eh, com me equilibra perfecto con mi trabajo, mi vida personal, y se ha vuelto como indispensable indispensable para poder yo continuar con mis días. Entonces, el CrossFit es algo que a mí me ha mantenido mentalmente muy activo, sano, es tiene muchos, muchos beneficios. Es es algo que yo disfruto mucho.
¿Más saludable? Sí. Bueno. Parte de ti. Y y Oye, ¿y qué y qué fue lo primero que te enganchó del CrossFit? Esa sensación de la comunidad, ah, con lo los que vas, los amigos, el ambiente, la variedad de los, eh, aparatos o ese desafío constante de superar tus propios límites físicos y mentales, que parece a veces no tener fin.
Pues, b eh, algo que a mí me motivó fue, más que nada, estar saludable, eh, ser más sano, porque, llegó un punto donde no no no tenía ya ninguna actividad física, estaba subiendo de peso, entonces, lo hice más que nada, porque, yo quería estar bien conmigo y con mi cuerpo. Entonces, eh, fue una de las razones. Ya los los pluses, por así decirlo, eh, serían, eh, que conocí gente, que gente que que te motiva a dar tu máximo potencial. Además, este, de de cierta forma, un efecto secundario fue que, te digo, mentalmente, si yo llegaba abrumado del trabajo, o llego abrumado del trabajo, eh, te libera, hace que se te olvide por 1 hora y media, 2 horas, y eso, pues, de cierta forma, es como una terapia, diría yo, como un un una pequeña una pequeña terapia, que te ayuda a terminar tu día. Yo prefiero hacerlo al final porque me mm, hace que me olvide de todo. Dime, dime.
Sí. Sí. Claro. Oye Y ¿Y crees y crees que la cultura del sin dolor no hay ganancia y el empujarte al máximo de del CrossFit te ha ayudado a de a desarrollar una mentalidad más resiliente, más fuerte, para afrontar los desafíos fuera de de esa cajita, de ese lugar donde vas a hacer el CrossFit en tu vida diaria?
Pues, mm, yo creo que el de sin dolor no hay ganancia, tiene otro enfoque. Como te decía yo al inicio es mi enfoque es más permanecer sano. Sí, sí me enfoco en superar mis límites. Sí sí, este, eh, siempre intento dar más de lo que debería de dar. Pero no, eh, o no me estoy enfocando en ese objetivo. El objetivo es enfocarme en el sistema. El sistema es mantenerme sano. Y quiero ser una persona saludable, entonces, no tengo el objetivo per se de quiero llegar a, no sé, a cargar tanto, o quiero llegar a poder resistir tanto. No, no es mi objetivo, mi objetivo es ser una persona sana. Y resulta que el CrossFit, pues, se atraviesa, eh, en ese sistema. Por eso hago CrossFit. Y hablando de di
Okey. Muy bien. Por eso. Has has ¿Has notado? Sí, ¿has notado que la e? Mm.
Lo otro que me decías de si yo he, eh, que si de lo que yo, eh, si si lo utilizo en en mi trabajo, o por ejemplo, para dar más en otros lados, ya lo hacía desde antes, ya te tengo ese tipo de personalidad donde, eh, no no no hay que hacer esto, vamos a hacer un poquito más, entonces, más bien llevé esa misma actitud al CrossFit, no no no lo saqué del CrossFit, lo llevé al CrossFit también, eh, para poder continuar con mis actividades ahí en el CrossFit. Pero, perdón, interrumpí, me ibas a hacer una pregunta.
Okey, ¿y cómo? Y Sí, tengo bastantes preguntas. Mira, ¿cómo manejas el riesgo de lesiones? ¿Te ha enseñado el CrossFit, a a escuchar un poquito más, a ser más inteligente? Sobre todo con tu cuerpo, sabiendo que cuando pu empujas mucho, o cuando también, saber cuándo ser prudente y, ¿has logrado aplicar esa esa lección en otros aspectos de tu vida?
Ajá. Ah, bueno, eh, como todo deporte, se corre el riesgo de sufrir lesiones, ¿no?, ah, mm, yo diría que más en el CrossFit por el impacto a las articulaciones que que se genera, eh, los movimientos hay movimientos muy antinaturales en en el Crossfit algunas veces, eh, que son el día a día del Crossfit. Uno de ellos, eh, yo podría decir que es el se le llama snatch. El snatch es básicamente, llevar una barra de si es una olímpica, me parece que son 45 libras, por encima de la cabeza, con las manos abiertas, y el squat snatch es el que, eh, haces una sentadilla, mientras tienes la barra por encima de la cabeza, abriendo las manos. Entonces, ese movimiento tal cual, es muy antinatural.
Mm. Sí.
Eh, pero es el día a día del Crossfit, ¿y cómo cómo manejo cómo manejo mis-?, porque déjame porque me preguntaste varias cositas, ahí voy, te las te las respondo. Este, ¿cómo manejo yo, eh, el impacto a mis articulaciones o cómo cuido yo a mi cuerpo?, eh, utilizo, por ejemplo, en las en las muñecas, que es donde más recibo impacto diría yo, muñecas y rodillas, este utilizo o o u utilizo alguna algunas bandas para poder darle un poquito más de soporte, a mis muñecas, y también en en mis articulaciones de de de la rodilla, también utilizo como rodilleras para poder dar más sujeción. Y cuando voy a cargar mucho peso, que sé que pueda impactar en mi cadera, o en mi columna, entonces, utilizo un cinto. E es e es es lo que lo que utilizo para poder cuidarme, eh, y, ¿llevarlo a áreas de mi vida?, pues no, realmente, no me podría poner po poner un cinto en en mi trabajo, así entonces, este, eh, a lo mejor a lo mejor, me ayuda a ser un poquito más consciente de mi cuerpo. Eso eso sí. Sí, sí, sí.
Okey. Y te quiero preguntar esto también. Sí. Muy bien. Claro. Mm. Okey. Ha ¿Has notado has notado que hacer ejercicio al aire libre, eh, aunque sea el mismo día que haces Crossfit, te da un beneficio mental diferente hacerlo o que hacerlo en el gym?, o cuando vas a ese lugar cerrado, eh, la naturaleza tiene o, ¿qué tiene la naturaleza que nos cambia tanto ese chip?, y me refiero, por ejemplo, si en algún punto te atreves también, a hacer caminatas, caminatas largas. No solo estar encerrado y hacer ejercicio en un solo punto.
Ajá. Ajá. Bueno, me haces la pregunta suponiendo, o supones que estoy en un lugar cerrado y no todo el tiempo es así. Eh, sí, el lugar de cierta forma es cerrado, pero, el CrossFit es algo que también tiene, o por lo menos mi gimnasio eso tiene, eh, te te doy un ejemplo, los lunes, son lunes en los que tenemos que correr mínimo 4 kilómetros, entonces, no los corremos en el gimnasio, obviamente, sino que salimos, eh, en la ciudad a correr y buscar lo verde, bueno, no buscamos lo verde porque, no hay lugares verdes donde donde hacerlo de cierta forma, sí hay árboles ajá. Sí hay árboles y así, pero a al punto de decir: "Hay mucha naturaleza", no no podría decirlo. El, el el
Sí. Bueno. Donde vives. Bueno. Y quiero pre preguntarte esto también, ¿cómo manejas esos días en que tu mente te dice, hoy no vayas, mejor descansa? ¿Logras convencerte de que hoy no hay movimiento, aunque sea o haces ese tipo de movimientos suaves, eh, ligeros, que haces en casa? De un día, sobre todo, que has trabajado todo el día y el estrés y los compañeros, el trabajo, la gente también influye en eso, ¿te ha pasado?
Ajá. Ajá. Eh, mm, estoy como desmotivado, ¿te refieres? Eh eh, no no me quedó muy clara la pregunta.
Sí, pues más que nada que no no no vayas a hacer el ejercicio, que no lo hagas por completo, a eso me refiero.
Ah. Am, pues, ah, últimamente, te digo, eh, me estoy enfocando más en el sistema que en la meta. Entonces, eh, en lugar de decir quiero bajar de peso, o quiero, eh, llegar a cargar tanto digo, quiero ser una persona sana. Entonces, cuando cambio esas palabras de quiero ser una persona sana, estoy hablando de una persona que ha una persona sana, ¿qué haría? Una persona sana, haría esto, una persona sana haría esta otra cosa. Entonces, cuando me pasa eso, que estoy desmotivado, yo me pregunto a mí mismo, ¿qué es lo que haría una persona sana en mi lugar? Pues, una persona sana en mi lugar, evitaría esos, eh, o sobrepasaría esas emociones, e iría a entrenar. Y es así como como sobresalgo del bache. Eh, una persona sana haría esto.
Sí. Muy bien. ¿Y crees? ¿Y crees que la actividad física en un grupo, o sea, en unas clases, o en o en equipo, te ayudan más a despejarte y hacerlo mejor que hacerlo solo? Eh, por la energía y la y la distracción social más que nada, ¿o prefieres la introspección de entrenar a solas?
Sí. Sí, por supuesto. No no no, la verdad es que una de las cosas por las cuales disfruto el CrossFit es porque hay muchas personas. Entonces, eh, y y y n no, y mm, a lo mejor un poquito atrevido, pero no no nada más las personas, sino que también hay, ah, mujeres muy guapas, y eso, de cierta forma, motiva también a que tú quieras seguir, a que estás ahí, porque es es es bonito, la verdad es muy bonito, hay hay personas muy atractivas en el CrossFit y eso también motiva, por lo menos a mí que soy hombre, ¿no?, este, y eh, también el hecho de que hay personas que te motivan, por ejemplo, mi coach es muy así de de de: "Dale" o me ve parado y: "Venga, vamos a darle más", o sea, esa esa parte a mí me me gusta mucho, esa como que que te impulsan, hay hay personas que les interesa que te estés superando, eso eso está muy padre y y da la casualidad que todas las personas ahí son así y te impulsan y te jalan, entonces, es es está muy padre eso, sí, prefiero 1000 veces hacerlo con per sí, con grupo, que hacerlo a solas, sí sí sí sí sí me gusta mucho eso, incluso hay hay ejercicio en grupo. Ajá, dime dime.
<laughs> Claro. Claro, t también. Sí. Bueno. Prefieres al grupo. Okey. Bueno, y y y ahora quisiera preguntarte también, eh, ¿qué importancia juega la música en este en este punto? Porque todos manejamos ese ese playlist específico para que te active o o active tu cerebro, eh eh, más que nada que te lleve a ese estado de bienestar casi automático cuando suena la primera canción, eh, por eso te pregunto esto, ¿qué rol juega la música en tu rutina?
Mm. Ajá. Ajá. Eh, bueno, com como te digo que me gusta mucho hacer el ejercicio en grupo, yo regularmente no utilizo no utilizo audífonos. Porque, utilizar audífonos significa que no quiero hablar con nadie, o que solamente quiero escuchar mi música, y no es así. Yo prefiero hablar con las personas. Pero si yo entrenara solo y si me pusiera audífonos, yo creo que me gusta mucho como tipo la música electrónica, eh, mu música con mucho beat, podría decirse. Eso me ayuda mucho. Y sí, claro, por supuesto, tengo un un un playlist que a lo mejor no está dirigido específicamente a hacer ejercicio, pero, tiene algunas canciones que sí me animan mucho, eh, pero, yo diría que, si la música como como electrónica, como eh, mo movida, es la que yo creo que me impulsaría a a a a a lo mejor dar un poquito más. Porque, no sé, si alguna vez has hecho ejercicio, pero, ah, me pasa muy frecuentemente, eh, que no no nada más cuando hago ejercicio, que hay ciertas canciones que tienen ciertos, eh, beats que cuando los escuchas, como que te que te impulsa, ¿no? No nada más a a lo mejor a correr más, sino no sé, a hacer mejor tu trabajo, o tal o cual cosa. Entonces, sí sí, yo creo que si fuera más individualista al hacer deporte, sí sí jugaría un papel importante la música. Sí sí, lo haría.
Sí. Sí. Sí. Oye, ¿y has usado el ejercicio como una herramienta para manejar emociones difíciles? Como el enojo, la frustración, eh, ¿es más efectivo para ti, que solo hablar de los problemas?
Sí, com Eh, sí, co como te decía, eh, o sea, no no lo quiero ver tal tal cual, como una como como una terapia, porque, en una terapia, eh, como que desfogas todos tus emociones, ¿no? Y aquí no desfogas del todo tus emociones, es más, como evitas las emociones en porque, se te olvidan, ¿sabes? O sea, tú haces ejercicio y se te olvida que estás preocupado. Pero, sales del ejercicio y te vas a acordar que por lo que estabas preocupado, ¿sabes? Entonces, no es tal cual una terapia, pero, sí ayuda así como mentalmente a a lo a lo mejor estar un poquitito más más más relajado. Sí sí lo he usado para, ah, días en los que a lo mejor estoy triste, o estoy, eh, enojado, eh, sí ayuda un poco, pero eso no significa que el problema desaparezca cuando salgo del gimnasio. Ahí sigue el problema. Entonces, sí, eh, e eso sí, no es una terapia, eh, es algo muy bonito.
Ujú. Ujú, ujú. ¿Con quién? Bueno, y fue un gusto, un placer cambiar un estas ideas contigo, la actividad física es muy importante, y me gustó tu charla.
Sí, sí, sí. Oh, igualmente, ha sido un placer. Sí, sí, sí. Igualmente, en sí a las las preguntas muy interesantes, te agradezco muchísimo, a ver si nos podemos ver despuesito. Te agradezco.
Gracias por compartirla.